Ya, bir bir titreme, üşümek, eee, güvende hissetmemek. Eee, ya, eee, buna alışkınlar çok çünkü benim, eee, böyle yaşayamayacağım bir durum var. O da kahvem. Herhâlde her yerde olurum yani. Eee, onun dışında benimki daha çok uçağa binmeye de alışkın bir insanım. Ama işte, eee, orada nasıl bir ortamla karşılaşacağım ben onları bilmiyorum. Onlar beni bilmiyor. Bir de, eee, bütün bu değişikliklere rağmen çok iyi bir performans sergilemem gerekiyor orada bir oyuncu olarak. Şimdi, hani, sadece yeni bir ülkeye gittim değil, hani, 4 günlüğüne gideceğim zaten gidersem. Genelde öyledir böyle işler. Eee, o o 4 günde hem ortama alış hem insanlara alış, eee, e e ülkede bir yolunu da bulman lazım. Eee, hani, set süreci, böyle, bilmiyorum, b b stresli. Şu anda bile stres oldum konuşurken. <chuckles> Aynen.
Hepsi. Ha, anladım. Tamam. Ha, anladım. Hı hı. Evet. Evet, evet. Şu an evet, evet, sesine de yansıdı zaten birazcık. Ama bu çok insani bir tepki değil mi? Yani, insan bilinmeyen şeyden korkar ve ister istemez de kendini güvende hissetmez. Güvende hissedebilmek için tanıdık, aşina olduğu şeyleri arar. Hatta onlarla onlardan zaman zaman yardım bile alır. Şimdi senin özellikle konfor alanından çıkarken bu bahsettiğim duruma örnek olabilecek şekilde yardım aldığın bir şey, bir ritüel, bir insan, bir kaynak, aklına ne gelirse. Böyle bir şey var mı hayatında? Seni özellikle de stresli anlarında bir şeyi başarmaya çalışırken ya da daha rahat hissettiğin bu alanın dışındayken seni rahatlatan şey.
Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet, aslında şimdi sen söyleyince düşündüm. Bence eksiklik bu. Çünkü etrafımdaki hiç kimse benim derdimi anlamayacak. Hatta anlatırsam bence utanacağım, çekineceğim. Şimdi etrafımdaki arkadaşlarım da oyuncu. Bak, kimse benim gibi değil ki. Yani, herkes nereye gitmesi gerekiyorsa gidiyor. Yani €1000'ysa da gidiyor, €6000'ysa da gidiyor. Bana burada teklif geliyor. İii, güzel de bir rakam ama ben şey, ev kuşu. "Yok ya, oralara kadar da gitmeyeyim şimdi. Boş ver aman." Hani, şey, bir de böyle maddiya maddi, eee, durumum da iyi değil yani. Hani bir git, değil mi?
Ha! Belki de. Hı hı. Hı. <chuckles> Aaa. Diyorum ya sen Peki, ona rağmen birazcık konfor alanına Ama sen bu sefer bu durumda konfor alanını seviyorsun gibi bir şey demem pek de mümkün olmaz. Sana haksızlık etmiş olurum. Yani, bence burada birazcık konfor alanına sıkışmışsın gibi bir durum söz konusu. Sen öyle hissediyor musun?
Tabii tabii. Aynen. Evet. Evet. Ya, neyse ki, hani, odamı çok güzel dizayn ettim ve çok seviyorum. Yani, gerçekten. Emm...
Bu bu birazcık kötü değil mi ama? <chuckles>
Eee, ya, kötü bence de. İii, işin daha da kötüsü var. Yalnızlığımı çok sevmeye başlamışım.
İşte, bu da tehlikeli.

Evet, b böyle biri değildim aslında. Bence biraz hayat yordu. Valla, eee, çünkü normalde böyle çok, hani, biraz daha, eee, aksiyonu takip eden biriydim. İşte, yeni maceralara atılayım. Hani, ilk dediğin gibi. Şimdi artık böyle bir sindim, yoruldum. Böyle evim, güzel evim, sıcak evim. Hani, eee
Yapma ya. Ha. <laughs> Tamam. Hayat üstüme çöktü. <chuckles> Bu dışarıdaki hayat neden seni bu kadar yordu?
Eee, herhâlde zamanında o kadar açıldım ki bir de böyle birçok şeyi, eee, aynı anda yaptım hayatımda. Böyle, hepsi de farklı sektörler falan. Aynı zamanda çok da sosyal bir insandım. Sonra bu son 1 senede bana bir şey oldu ve hani, eee, ya bu sadece evin dışına çıkmak değil, hani, bilmediğim sulara yanaşmak istemiyorum resmen. Yorulmuşum bildiğin işte.
He. Yani, eee, tabii insanlar bazen konfor alanına ya alıştıkları için ya da dışarıdan korktukları için birazcık sıkışabiliyorlar. Ama senin mevzunda her ikisi de <chuckles> dengeli biçimde var anlaşılan. Eee, şimdi, dışarıda ne yaşadın da sen böyle konfor alanın biraz daha sana, eee, kolay gelmeye başladı? İnsan ilişkilerinde mi zorlandın, işte, işlerin mi ters gitti? Özellikle başına gelen n özel bir olay var mı?
O da var, evet. Aynen, aynen, ev Ya, şöyle, aslında neredeyse hiçbiri o eee, olay tamamıyla bilmediğim sulara kendimi bırakmak zorunda olmak. Yani şu an hayatımda öyle bir dönemdeyim ki, eee, işte, hani, bir oyunculuk kariyerim var. Eee, evet, işte, 1-2 reklam filminde falan oynadım ama, hani, böyle, çok büyük profesyonel bir sette olmadım ama şu anda da öyle bir aşamadayım d ki, hani, 2 acente tarafından, işte, kabul aldım ve onlar artık beni temsil ediyor. D teşekkürler ama işte gel gör ki bizim kız konfor alanından çıkmaya korkuyor. Eee Evet, şimdi, ııı, dolayısıyla, eee, aslında lazım. Eee, ülkeye gitmeye çek gerekiyor. Eee, hani, belki de, "Ya, yapamazsam" çekince korkusun sıyrılmalıyım. Bunların hep konfor alanın dışına çıkmak. Aslında bir çıksam büyük ihtimal işte çok rahat ama yok yapamıyorum. <chuckles>
Tamam. Hı hı. Anladım. He, çok güzel! <chuckles> Doğru, olabilir. Hı hı. Evet. Anladım. Yani sen o b atılması gereken ilk adımı atmakta birazcık zorlanıyorsun. Orası biraz senin için meşakkatli oluyor ama sonrasında işler gitgide senin için kolaylaşıyor. Muhtemelen bu, hani, suya girince insanlar ilk, "Eee, çok soğuk." diyorlar, sonra da, "Girdikten sonra alışıyorsun." diyorlar ya, bu benzetme senin için geçerli olabilir. Eee
Evet. Evet. Hat gerçekte de yani su eee, bayağı inerek çıkmak.
Öyle mi? <chuckles> Eee, mesela senin için konfor alanından çıkmak, eee, tam olarak ne demek? Onu biraz açar mısın benim için? Yani daha fazla risk almak mı demek, yoksa alışkanlıkları değiştirmek mi demek?